Я последнее время очень сильно устаю, от, э, каких-то мелких заданий, которых накопилось очень много, и, в итоге, я н <chuckles> нахожу себя в такой ситуации, что я просто не могу, не хочу ничего делать. То есть, например, задачи, и такого сорта- кому-то отправить письмо, кому-то позвонить, а, там, уточнить по поводу документов, что-то, там, такие, бюрократические задачи. М. Также м могут быть какие-то по работе задачи, еще могут быть, например, а, что-то надо купить по дому. Вот, у меня целый список того, что не хватает и что я хотела бы купить. И вот, в итоге я просто прокручиваю в голове всё всё вот это вот, в общем и целом. И в итоге, открываю, не знаю, просто, "Ютюб", смотрю к какое-нибудь стендап, э, шоу, чтобы отвлечься, повеселиться, и иду спать, я вообще ничего не делаю, потому, что, я не знаю, ощущение, что мозг, он, когда, вот, видит такую огромную кучу всего, просто не хочет в этом разбираться, и проходит мимо. <chuckles> И в итоге, несколько месяцев, у меня вот эти все задачи, которые я должна делать, э, вот, копятся, копятся, я даже не могу на письма отвечать. Вот, э, не знаю, что делать, то ли это прокрастинация какая-то, то ли вот что, и почему, и есть какие-то подходы это решить.
Мгм. Понятно. Мгм. Ну, понятно. Мгм, мгм. Ты знаешь, а, вот эта вот, э, многозадачность, э, тем более, когда она такая хаотическая, очень много всего нужно сделать, и они все какие-то мелкие, эти вещи. Но, э, э это п это понятная проблема. А, у многих она есть, и ты не одинока, э, к сожалению уж, или к счастью, но ты не одинока в этом. Действительно, э, большое количество тех проблем, которые нужно решать каждый день, задач, которые нужно выполнять. А, это связано не только с работой, это еще может быть связано с соб с собственной жизнью, когда есть какие-то микродела, и ты необходим их выполнять. В любом случае, это как рутина. Плюс, цвет еще добавляется то, что ты делаешь на работе, плюс добавляется то, что ты делаешь в своей личной жизни. И всё это вместе, как снежный ком, накатывает. И какой-то момент мозг действительно думает, что- всё, я, м, не могу больше это воспринимать, и вот эта вот твоё попытка ухода- там посмотреть стендап, или еще что-то- это не от того, что ты там, эм, не можешь что-то, там, или там лень какая-то. Нет, конечно, это именно защитная, э, реакция организма, а в частности мозга, на то, что вот этот вот, э, микроменеджмент- он н не получается. Вот.
Мгм. Да, м. Да, точно.
И давай попробуем что-то найти, какой-то способ, но, а, позволь, я парочку вопросов еще задам. Скажи, а вот, э, ты задумывалась, сколько у тебя времени на эти задачи уходит, или они ровным слоем размазаны в течение всего дня твоего?
Да, вот это правильно подметил 2-й вариант. Наверно, много времени уходит больше на уговаривание себя сделать какую-то задачу. Задача- ты можешь написать письмо, отправить, ну, из-за того, что, например, письмо на другом языке, который я не очень знаю, мне надо там использовать, э, какие-нибудь чаты GPT, чтобы мне написать это всё, подумать, что спросить, что написать. И в итоге мне не хочется, я просто весь день с утра с до вечера себя уговариваю, могу так и не уговорить, а если уговариваю, то, ну, 5 минут, 10 максимум- и готово.
Мгм. Да, конечно. Ну, то есть, э, есть, э, какое-то решение, как это сделать, э, через уговор, ну, то есть, э, всё-таки, э, сделать эту задачу, просто это занимает, э, больше времени. Возможно, даже сам уговор занимает больше времени, чем непосредственно решение самой задачи. Правильно?
Да, уговор сам может весь день занимать, и в итоге да, и в итоге я даже на своих задачах, например, не могу концентрироваться, потому что я чувствую, что мне надо сделать вот это какое-то неприятное дело, но я, ним не не хочу его делать. И вот такой какой-то замкнутый круг.
Даже так? Мгм. Да, понимаешь, э, э это это очень яркий, и, пример от который ты привела. И, э, ты вот эти мелкие все задачи, они так сильно выматывают просто потому, что каждая мелкая задача, она всё равно задача. И мозг ее воспринимает как задачу. Это не просто какая-то мелочь, которую ты походя решишь, ты всё равно нужно, э, сделать, там, э, вот даже письмо. Нужно сесть, э, написать не просто, сначала подумать, что написать. Опять же, если это какое-то, э, более-менее важное или формальное, то нужно понять, как его писать, то еще формат нужен, ну и так далее. То есть, по сути, каждая маленькая задача, она требует решения: делать или вообще не делать. Оно, э, также переключает те внимание с каких-то других насущных вещей, более интересных, может быть, важных, да. И вл если в любом случае ты з э, нь там, не сделаешь, это оставляет те вот этот хвостик, что она-то есть, она никуда не делась. Оттого что ты ее сейчас не делаешь, она всё равно остается. И вот это вот накопление, то есть, ну, не знаю, 10 мелочей- это равно 10 незакрытых задач. И это вот к снежный ком, он у тя в голове постоян э, у увеличивается, увеличивается, и мозг не справляется, и получается такая усталость.
Да. Мгм. Мгм.
И это, кстати, нормально. Это нормально, потому что, действительно, такая многозадачность, она не свойственна человеку. Человеку свойственно делать какое-то одно дело. Чтобы вот всё вот это вот огромное количество сразу всё делать, для этого существуют разные способы, и мы щас попытаемся про них поговорить. Э, самый 1 и самый, наверное, такой легкий способ- это <smacks lips> выгружать всё из головы, то есть делать записи. Делаешь список, в котором у тя будет написано там вот всё, что у тя есть, без всяких даже сортировок, просто, вот, всё выпиши, вот все весь микроменеджмент, его перенеси на листок бумаги и, э, там, может быть, буквально, но "ответить на письмо" до "помыть посуду". И уже на этом этапе твой мозг сильно разгрузится, потому что ты можешь, просто, в это всё в себе внутри не держать. Как думаешь, помогло бы тебе такая история?
<clicks tongue> А это очень интересная идея. То есть даже если просто я напишу то, что у меня в голове на бумагу, например, да Я, кстати, очень люблю писать, а, от руки, н вот не на компьютере печатать, а именно от руки.
Мгм. Прекрасно.
А то это поможет как будто бы разгрузить его? М, и то есть перенести вот этот объём <chuckles> ин информации неприятной на на бумагу вместо головы, и становится легче? М. Да, это можно, конечно, попробовать как вариант. Э, то есть это даже не сортировать, например, по типу задач, да? Просто все вот, которые есть, выписать.
Да. Смотри, для начала можно просто вот выписать всё. Вот прям, знаешь, как: вот представь се, что ты выплёскиваешь из себя. Вот у тя накопилось целое там, не знаю, ведро, и ты это ведро просто выплёскиваешь. Это психологический момент. Вот его выплеснуло, всё, вот теперь у меня в голове этого нету. А вот уже потом, потом группировать мелочи желательно, то есть, э, там, не знаю, звонки, там- в 1 блок, письма- в другой блок, э, какие-то бытовые вещи- в 3-й блок. А, тогда, а, будет проще их систематизировать, например, потому что ты можешь потом, э, делать заметки. Например, вот на эту задачу я себе ставлю 10 минут, на эту задачу 15 минут и так далее. Это будет тоже, э, проще, потому что, опять же, микроменеджмент- ты его выкидываешь из головы. Ты не думаешь: "Ой, вот у меня столько-то задач, а как же я со всем этим разберусь?" Как раз наоборот, ты это всё систематизируешь. То есть систематизация вот этих вот задач, она как будто бы позволяет тебе гораздо проще справляться вот с этим вот ворохом всем. Мне кажется, тебе бы м могло это помочь, как считаешь?
Хм. Хм. Да, это очень здорово, особенно когда ты объяснил, как это всё работает, ты Да, мне кажется, действительно, это поможет моему мозгу как-то, м, меньше напрягаться и не рассматривать, наверно, эту кучу задач как что-то такое огромное, не нерешаемое, неприятное, которое лучше вот вообще не трогать никогда. М, да, я обязательно попробую. А лучше вот планировать как-то н на день? Ну, например, вот ты эти задачи- на сегодня, эти- на завтра, или просто вот все их выписать и уже решать по мере, не знаю, возможности?
Мгм. Да. Ты знаешь, вот, чтобы начать, просто начать, выбирай самую маленькую и незначительную задачу, которую проще всего решить. Вот, просто с нее надо начать, потому что вот этот процесс- он тоже должен с чего-то начинаться. Поэтому нужно сделать самую маленькую, и сделать ее до конца обязать естественно. Не просто начать и бросить, а закончить. И потом обязательно вычеркнуть ее из списка. Прям взять ка Вот ты говоришь, что любишь, э, руками. Отлично! Вот прямо руками берешь и вычеркиваешь черным маркером и или, там, не знаю, эм, большим каким-нибудь там, э, ш штрихом, ну, ко з закрашиваешь. В общем, что-то, что прям видно было, что вот, всё, задача ушла. Психологический момент в этом присутствует, конечно же. И опять же, мозг Ты как будто бы даешь команду своему мозгу, что Мало того, что мы у тя из головы всё это вытащили, так мы еще и и ст и решили это. Да, то есть минус 1 нерешенная задача.
Хм. Хм.
А потом, э, в целом, <smacks lips> э, когда уже будет, например, тебе, э Вот ты делаешь задачи какие-то, и тебе сложнее, потому что их много накопилось, можешь, например, поставить таймер. Например, 15 минут, 15 минут я делаю какую-то задачу. Выбираешь из списка, и вот 15 минут ее делаешь. Успела- здорово. Не успела- ниче страшного, потому что никакого чувства вины испытывать не будешь, потому что ты заранее себя настроил на то, что: "Я делаю 15 минут". Успела, не успела- уже неважно. Потом следующие будут 15 минут через какое-то время. То есть вот таким образом попытаться себя разгружать.
М. Вот как. Ну, тоже интересный подход. Всё это, конечно, из-за микроменеджмента, о котором я мало что знаю. <chuckles> А, да.
Ну, это такая рутина, которую ты просто вставляешь, э, в свой в сво в свою жизнь и немножечко ее структурируешь, чтобы те было просто проще и не за закапываться в этом. Шт и плюс она помогает тебе не отвлекаться на что-то другое, на тот же "Ютуб" или какие-то другие вещи. Просто чтобы это всё получалось сделать вовремя и достаточно быстро.
Ну да. Вот, знаешь, у меня бывали моменты, что я, например, начинаю писать письмо, напишу, м, не знаю, заголовок, там: "Здравствуйте, уважаемый кто-то". И потом такая: "М, чё-то лень уже прям писать". И переключаю вкладку, <chuckles> и там уже "Ютубчик" с какими-нибудь весёлыми <chuckles> видео с стендапами.
Мгм, мгм. Да, это классическая история, когда, э, тебе не слишком хочется этим заниматься, и мозг ищет любой способ, чтобы этим, собственно, не заниматься, и, э, как бы отталкивает это от себя. А когда у тебя уже есть какая-то вот задача, ты са сама себе как бы э, над как бы задачу над задачей поставила. Надо выполнить. И ты выписала. Не просто вот: "Мне нужно написать письмо". А у тя прям задача: "Ответь на письмо". Ты должна выполнить именно эту задачу, ш именно ответить на него. И ты прям делаешь ее. То есть ты прям в процессе. Более того, необязательно всё делать идеально. Сделай как-нибудь. Сделай на 3. Это тоже хорошо. Ты сё равно сделаешь. Там, где это не так важно, э, ты можешь сделать, э, не супер идеально и не винить себя за это, потому что, ну, ты же сделала все равно. Э, есть огромное количество, э, вот этих вот микрозадач, которые не требуют какого-то прям идеальный, э ам, э, реализации. Достаточно просто что-то там написать или там куда-то сходить, или кому-то позвонить. А, формально, даже сп даже формальный подход, он всё равно поможет тебе очень сильно, э, м, разгружаться, и позволит тебе освобождать огромное количество времени. Вот и всё. Как ты думаешь?
Ну да. Лучше сделать как-то, чем вообще не делать <chuckles> в моем случае.
Конечно. Тем более, если это не такие супер прям важные вещи, не основополагающие, не жизненно важные. Ты можешь вполне себе немножечко, э, схалявить, при этом всё равно выполнить эту работу. Никто от тебя не требует каких-то суперданных или, там, быть Эйнштейном, чтобы ответить на какое-то формальное письмо.
Да, действительно, ты прав. Слушай, спасибо огромное за, а, немножко такую вступление в микроменеджмент, и как можно пользоваться и структурировать множество этих <chuckles> нескончаемых мелких задач, чтобы как-то их всё-таки решать постепенно. Спасибо большое, было очень полезно узнать.
Я искренне верю, что у тя всё получится, и что микроменеджмент поможет твою жизнь сделать лучше, проще и счастливее.
Определённо.